كان بقى لي فترة كده بامرّ ب بشوية توتر في البيت، إمم بسبب حاجات كتير، آآ عايزة أقول لِك إمبارح حصل تصعيد جامد أوي من جوزي، وفجأة آمم حلف عليَّا إن أنا لازم أشي أسيب الشغل بتاعي، وإن أنا لو ما سِبتوش هي هي هيروَّح هو بقى عند والدته ويسيب لي البيت كله، وإن اللي ف زمايلي اللي في الشغل ب بيقووني عليه، وب ودايمًا عاملين لنا مشاكل، دايمًا هو في اعتقاده كده في حين إن أنا وزمايلي أصلًا ما بنتكلمش في حاجة خاصة بالبيت، آآ بقى لي فترة باواجه الموضوع ده ومش عارفة أعمل إيه، فكرة إن هو عاوزني أسيب الشغل دي حاجة كبيرة أوي عندي، وأنا باحب شغلي وباحب زمايلي و وبجد الموضوع مأثر عليَّا أوي.
تمام. امم، أنا طبعًا مقدرة مشاعرِك جدًا ومقدرة إحساسِك، وواصل لي فعلًا قد إيه الموضوع صعب عليكِ فكرة إن أنتِ تكوني بتحبي شغلك أوي وإن هو حاجة مهمة زي ما أنتِ قلتِ لي دلوقتي، وإن أنتِ في حد بيضغط عليكِ إن أنتِ تسيبيه لحاجة هو معتقدها، ويعني مش أي حد ده زوجك يعني آآ أنتِ عندك ضغط إن أنتِ آآ لازم ت تطيعي زوجك برضه آآ، و ومن جهة إن هو بيضغط عليكِ ومن جهة شغلِك فيعني أنتِ في النُص فكان الله في عونِك طبعًا، أنا واصل لي قد إيه الموضوع مأثر عليكِ طبعًا، والمشكلة إن هو يعني فاهم الموضوع غلط أو أنتِ بتقولي إن في سوء آآ فِهم في الموضوع، طيب أ أنا عايزة أسأل لِك يعني هو ليه أصلًا يعني عنده سوء الفهم ده، هل أنتِ عملتِ حاجة آآ فقال لكِ آه ده هي ب بتحكي بقى ل لصحابها فاص فاصحابها بي بيقووكِ عليه يعني، أ احكِ لي إيه سوء الفهم اللي هو واخده يعني عشان نعرف نتكلم أكتر؟
بالضبط. امم. بصراحة حصل موقف هو فاهمه غلط، بس أنا ما كنتش قاصداه. يعني أنا عندي زميلي في المكتب، امم، إحنا كلنا صيادلة وشغالين في في شركة أدوية، فأنا عندي زميلي في المكتب في دوا مُعيّن هو والدته بتاخده، آمم، مطلوب يعني مطلوب منه إن هو يوفّره طبعًا بحكم إن إحنا كلنا زمايل ف فهو مش عا مش قادر إن هو يلاقيه، دوَّر في أكتر مكان ومش قادر، وإحنا آآ وأنا يعني عارفة ناس عندها صيدليات كبيرة، علاقات شخصية بحكم إن إحنا شغ إن أنا شغالة من قبله بسنين. فطلب منّي إن هو عايز الدوا ده لوالدته، فأنا آمم، يعني بصراحة يعني ما قُلتش لجوزي لأن أنا عارفة طبيعة جوزي، وعارفة إن هو هيتضايق، فقررت إن أنا هاعمل ال
جميل. اهم. أيوه. بيغير يعني؟
بيتضايق، ما بيحبش تعاملات أوي مع الرجالة، آآ، هو أصلًا مش مُتقبل فكرة شغلي، يعني هو مش حابب، هو وافق بعد معاناة عايزة أقول لِك.
إمم. آه. يعني هو من الأساس أصلًا، رافض شُغلِك من الأساس. فأي أي موقف بيحصل، وخصوصًا تعامل مع رجّالة، بيضايقه، فبي حِجّة كده اللي هو إيه، لأ تقعدي. فأنتِ حبّيتِ إيه، ما تقوليش.
أيوه فاهمة. بي الشغل بقي. بالضبط، حبّيت إن أنا أعدّي بقى الموضوع، اللي هو مش مش هاقعد بقي أقف على الواحدة بقى، وكل شوية خناقات، فانا سَكَتْ. فرُحت طَلَبت ال الدّوا ده من صديقتي اللي موجودة في الشركة اللي أنا حكيت لِك عنها. آآ راحت باعته لي ال قالت لي هابعت لِك الدّوا، وما قالتليش إمتى. وراحت باعتاه على البيت. فطبعًا أنا زوجي شافه، و وسألني بشكل واضح، وأنا بصراحة يعني ما كدبتش. أنا بصراحة قُلت له: "والدة واحد زميلي في الشغل تعبانة، وهو طلبه منّي، وأنا بصراحة أقدر أوفّر، ه فوفّرته له." ليه بقى أنتِ إزاي ت توفّريه له بقى. اللي هو، ما هو بيشتغل في شركة أدوية زيِّك، و ودكتور زيِّك، ليه ما يوفّرهوش هو؟ يعني أنتِ عندِك علاقات، أنتِ ماشية بقى تصاحبي الناس بقى. عارفة أنتِ بقى التفكير ده؟
تمام. آه. إمم. ياه! آه. طب أنتِ وقتها يعني أنا أنا بصراحة مُتخيّلة الوضع اللي أنتِ فيه. يعني آه يعني كان الله في عونِك إن أنتِ أصلًا كان هَدفِك نبيل جدًا. إن أنتِ حبّيتِ تساعدي زميل، وحالة إنسانية، إن أمُّه مريضة، وطبعًا يعني معروف للناس كلّها يعني إيه أم وكده. وأنتِ بحُكم شُغلِك برضه حبّيتِ تساعدي. يعني أنتِ ما عملتيش حاجة، أنتِ حالة إنسانية فحبّيتِ تساعديها. وكل اللي أنتِ عملتيه اللي هو تواصلتِ مع زميلة ليكِ في شركة تانية، وفَّرت لِك الدّوا، وبعتته لِك، ما فيش فيه أي مشكلة في الموضوع. يعني أنتِ لحد الآن، مَوقِفِك سَليم، ما ي في أي مشكلة. إمم.
خالص. ده أنا حتّى يعني حتّى لمّا جوزي سألني، أنا ما كدبت أنا كان ممكن جدًا إن أنا ما أقولش الحقيقة مثلًا، وأقول له آآ يعني صاحبتي محتاجاه مثلًا. أنتِ عارفة إن هو وصَّلني للدرجة دي، إن أنا بقيت باندَم إن أنا باقول الحقيقة.
ياه! يعني أنا والله حاسّة بيكِ أوي. بُصّي، أنا أنتِ أنا أصلًا كنت مستنّياكِ تقولي إن أنتِ يعني حاولتِ ت تغيّري الموضوع، وأنتِ ما تقوليش الحقيقة. بس كون إن أنتِ إنسانة صادقة، وأنتِ عارفة إن المشكلة دي إن من الموضوع ده هيجيب لِك مشكلة، يعني بجد أنا باحييكِ، وبيُحسَب لِك جدًا قد إيه أنتِ نبيلة، وحاولتِ تساعدي حالة إنسانية. ثانيًا، أنتِ ما حبّيتيش إن أنتِ تكذبي على جوزِك، بل بالعكس. يعني ما حاولتيش إن أنتِ تريّحي دماغِك بكذب أو كده لأ. يعني آآ حافظتِ على صدقِك، و ونقاء العلاقة ما بينِك وما بينُه. بس هو للأسف، هو اللي فهم ال الموضوع غلط. طب أنتِ وقتها ما حاولتيش إن أنتِ تشرَحي له، تقولي له أنا عرفت الموضوع من م من الشغل عادي، وأنا حبّيت إن أنا أساعد بس، فكلّمت صديقة يعني. هي صديقتي هي اللي هتجيب لي الدّوا. يعني أنا حتّى أ معارفي آآ السِّتات، مش رجالة. يعني آآ، يعني إيه إيه الخلاف عنده دلوقتي؟
الخلاف بقى اللي هو، أنتِ دايمًا بتحبي شغلِك ودايمًا بتحبي، آآ، تقعدي تتكلّمي مع ناس. ولو بتهتمي ببيتِك ربع اهتمامِك بالشغل، آآ ما كناش حصل بيننا مشاكل، وكلام بقى من القبيل ده، اللي هو أصلًا بالنسبة لي عقيم ومالوش أي معنى، و ودايمًا بيعمل بيننا مشاكل.
آمم. آمم. آه يعني هو ت تقدري تقولي لي كده إن إن هو اخد الموقف ده علشان يعمل مشكلة، علشان يعقدِك من الشغل أكتر ويكرهِك فيه ويقول لك إيه اللي هو إيه لأ مفيش شغل بقى إيه و وخلاص يعني لكن
بالضبط، أنا بصراحة شايفة كده، يعني هو غرضه إن هو يضايقني من الشغل، أنا باحس كده، دايمًا يقول لي أنا باحبِك وباغير عليكِ، وأنا عارفة فعلًا آآ، يعني هو فعلًا أنا عارفة إن إن هو بيحبني جدًا، وإحنا أصلًا قصة حب من زمان، و وبيغير جدًا وأنا عارفة المشكلة دي من زمان، وتقبّلتها وعِشت معاها، بس حقيقي الفترة دي يعني، أنا ب أنا خلاص ما عدتش صغيرة وكبرت على الكلام ده، و والكلام ده بقى بيأثر على نفسيتي، فمش عارفة أنتِ عارفة إن هو مانعني خالص من الشغل!
امم. امم. جميل. آمم. أكيد. آمم. طيب آمم، طب أنتِ دلوقتي خلاص ما عدتيش بتروحي شغلِك فعلًا خلاص، والَّا إيه؟
لأ أنا الكلام ده لسه امبارح، وحالف عليّا إن أنا مش هاروح؛ وما رُحتش النهارده.
امم، إمم، طيّب
بس أنا لسه بقى، أنا أكيد مش هاروح لحد ما هو يوافق.
طيّب، أنا عايزة أسألِك أنتِ علاقتِك عاملة بيه إيه إزاي دلوقتي يعني؟ هل يعني من امبارح للنهارده وكده، آآ ب يعني هو جيه كلمِك الصبح، يعني حصل أي تواصل ما بينكم، والّا أنتم قاعدين كل واحد لوحده بقى وكده، و و ومأثر أكيد طبعًا الموضوع على نومِك وكده، والّا في إيه بالضبط؟
مأثرعلى البيت كله، أنا طبعًا مش متقبلة، و وقُلتها له صراحةً، قُلت له أنا قاعدة علشان بس أثبت لَك، يعني يعني مس منتظرة منه بقى إن هو يقول لي روحي شغلِك، وآمم، يعني أنا مستنية كده بصراحة، بس هو حاسة إنه هو حابب ال الوضع وما تكلمش خالص.
طَب أنتِ شايفة إن هو طبيعي؟ يعني هو بيتصرف بطبيعي خالص معاكِ، والّا تحسي برضه إن هو متضايق إن هو أجبرِك على حاجة، أنتِ بتقول لي إن هو بيحبِك أوي وعلاقاتكم جميلة جدًا بعيدًا عن مسألة الشغل وكده، هل أنتِ حاسة إن هو في مود عادي، والّا تحسي برضه إن هو متضايق ومخنوق كده إن هو أجبرِك على حاجة وعارف إن دي حاجة مهمة بالنسبة لِك؟
ف أنا أنا حافظاه. يعني عايزة أقول لِك، أنا أنا حافظة طريقته. أنا دلوقتي اللي أنا عارفاه وفاهماه ومتأكدة منّه، إن هو بيحاول يبيّن إن احنا بنتعامل عادي، بحيث إن هو يفرض عليّا بقى اللي هو يبقى فرض، خلاص ما عادش شغل يعني ما عادش شغل، إاحنا كويسين، و والحياة جميلة ووردية. عارفة أنتِ الأسلوب ده؟
إمم. أيوه فهمتِك. بُصّي، كون إن زوجِك بيحبِك وبيغير عليكِ، طبعًا أنا يعني أي سِتْ في الدنيا، أكيد بتحب ال الشعور ده، وأنتم علاقتكم جميلة، وبعيدًا عن الشغل. فأنا مش عايزاكِ برضه تعملي أي شيء، أو تاخدي أي موقف، يبوّظ العلاقة دي. الفكرة كلها إن أنتِ محتاجة بقى إن أنتِ تقعدي معاه. تتكلمي بصراحة جدًا، بس طبعًا بقى تختاري بقى الوقت المناسب، تهيّئي قاعدة كده ظريفة ولطيفة ما بينِك وما بين جوزِك. آآ ت تختاري بقى الكلمات المناسبة، لإن أنتِ بتقولي أنتِ حافظاه، فأكيد عارفة مداخله كويس جدًا. وتحاولي بقى تتكلّمي معاه قد إيه الشغل ده مهم جدًا ليكِ. وتوعديه تقولي له أنا أنا عارفة إن أنت بتزعل إن أنا باقصّر في في بيتي، فأنا باوعدك إن أنا مش هاقصّر في بيتي، وطبعًا أنتِ فعلًا تحاولي تعملي ده، تحاولي تضبّطي شوية أمور شُغلِك، وبعد كده آآ وتح بحيث إن أنتِ توازني ما بين البيت، والشغل، بحيث إن هو ما يبقاش ماسك عليكِ أي حاجة، لإن هو كل شوية هيقول لِك إيه، ما بتهتميش بالبيت ربع اهت آآ اهتمامِك بشُغلِك. تاني حاجة، حاولي إن أنتِ يعني مؤقتًا عشان هو حالف عليكِ لو ينفع إن أنتِ تاخدي أجازة مؤقتًا من شُغلِك، يعني حتّى لو بدون مُرتّب كده، اللي هو تفصلي بعيد عن الشغل، تهتمي بيه أكتر الفترة دي طالما هو حاسس إن أنتِ بقيتِ بعيدة أوي عنّه، فيمكن غيران أوي، و فيعني إيه، ام مَا صدّق إن جِه موقف، واتحجج بيه. فحاولي إن أنتِ تاخدي الأجازة دي، بحيث إن أنتِ تهتمي بيه، وتهتمي بالبيت، ولو في أولاد تهتمي بيهم، وتراعيهم كويس جدًا، بحيث إن هو يشوف فعلًا إن أنتِ ب بتحاولي ترضيه. مُجرّد إن أنتِ بتحاولي ترضيه و و و وتنازلتِ عن حاجة أنتِ بتحبيها، أكيد ده هيفرق معاه، لإن هو بيحبِك. بس كل حاجة لازم الهدوء جدًا، ما تتعصّبيش، مش عايزاكِ تعاندي. أنتِ تصرّفتِ صح جدًا، إن أنتِ ما نزلتيش شُغلِك وقت ما هو حلف عليكِ، يعني أنتِ بتعملي إرضاء ليه. وتفهّميه طول الوقت إن أنتِ بتحاولي ترضيه، وبتعملي اللي هو بيحبه، ومش عايزة تزعّليه. فيا ريت برضه أنت كمان تحاول أنت تقدّر إن دي حاجة أنا باحبها، ومحتاجاها فعلًا. وطبعًا أي فلوس بتيجي لكم، طبعًا دي للبيت، ومستقبلكم، ومستقبل الأولاد، فحاولي تجيبيها من السكة دي. وأنتِ طبعًا بما إن أنتِ عارفة جوزِك، فأكيد هتعرفي مداخله يعني. هل أنتِ تقدري تعملي حاجة زي دي معاه، والّا لأ؟
إمم. عندِك حق. يعني بصراحة أفكارِك جميلة أوي، وعندِك حق في كل حاجة. فعلًا أنا لو ممكن لو أنا حسسته مثلًا إن هو فارق لي أكتر من الشغل، أو زعله شيء مهم، هو دايمًا بيقول لي كده. بيفضل يقول لي دايمًا: "أنتِ بتفضّلي الشغل على البيت." فأنا ممكن لو حسسته الإحساس ده، آمم يكون أحسن. يعني أنا مبسوطة أوي إن أنا اتكلمت معاكِ، و وشكرًا أوي على نصايحِك الجميلة دي.
على إيه بس؟ أنا باتمنى لِك التوفيق في حياتِك، وإن شاء الله مشكلتِك تتحل، وأنا موجودة هنا في أي وقت لو احتجتيني.